Ah oui, très bien.
Et heu, associatif et donc, j'ai découvert ce lieu, que j'ai trouvé très, heu, magique, <laughs> une belle belle magie, là-bas et heu et c'est vrai que j'ai pas pensé à moi. <chuckles> C'était plus sur, heu, le moment, heu, découvrir, heu, les artistes locaux et heu, ça m'a donné envie de les, heu, de les rencontrer, parce que, bah, finalement, je les ai pas rencontrés, il y avait juste, heu, une seule personne, qui était là, qui m'a montré son travail mais c'est c'est c'est partagé donc, heu et heu, ils ils ont des moments, comme ça, où ils se retrouvent, et ça pourrait être intéressant effectivement de me rapprocher d'eux et heu
<laughs> Mais ouais. Oui. Tout à fait, ouais. Oui, parce que bien sûr, c'est vrai que se re se retrouver, en fait, entre personnes comme ça, qui partagent, heu, les les mêmes, heu, un petit peu, les mêmes centres d'intérêt que toi, heu, qui sont aussi, heu, intéressés par l'art, par exemple, heu, ça peut être quelque chose de de de très motivant, en fait, de très inspirant pour toi.
Moui, tu as raison. Tu as raison, je vais reprendre contact avec eux, là, prochainement et je vais essayer de de de parler de moi. Parce que le fait de pas parler de ce que j'ai fait, heu, si je commence à parler de ce que j'ai fait dans le passé, bah, peut-être qu'ils vont m'aider à
Mmh mh. Oui, certainement.
à produire dans le présent. Ouais, super, ouais, merci beaucoup, tu me redonnes le sourire là. <chuckles> Tu me redonnes le sourire, je te remercie beaucoup, parce que ouais, ouais, ouais, c'est ça m'aide, heu, ça m ça m'aide dans ma réflexion et heu, ouais, merci encore.
<chuckles> Eh beh, je t'en prie, super, alors. <chuckles> Je suis très contente pour toi. Super. Eh bien, écoute, je te je te souhaite un une bonne progression alors. <chuckles>